Ờ, bạn ơi, không biết là bạn đã từng thử ra tạo một cái góc thiên nhiên nhỏ ở trong nhà này hay là ngoài ban công chưa bạn nhỉ?
Ừm. Ừm. Ờ, có nha. Ờ, mình là người đang ở trọ nè bạn, thế nên là, à, mình có tạo cho mình một cái một cái góc riêng ở trong cái căn phòng của mình á để cho là mỗi lần mà mình cảm thấy là mình mệt mỏi nè, hay là áp lực nè, thì mình có thể là ngồi đó và, ờ, mình thấy được cái thiên nhiên thì lòng của mình nó cũng giải tỏa hơn được rồi nè. Hoặc là mình sẽ ngồi th ờ, mình sẽ ngồi thiền ở trong cái căn phòng đó luôn á bạn.
Ừm hứm. Ừm. Hợp lý! Wow, đúng là kiểu một cái góc rất là, kiểu như, dành cho mình luôn ấy nhỉ? Vừa gần gũi với thiên lại vẫn là phù hợp s để cho mình có thể thiền ừ, đúng rồi, nghe rất là hữu tình luôn ấy. Ồ, vậy thì nha, không biết là, kiểu, bạn thấy là cái yếu tố nào nó, gọi là, quan trọng nhất đi, để, gọi là, một cái không gian nhỏ nhưng mà nó cũng mang lại cái cảm giác là gần với thiên nhiên bạn nhỉ?
Ừm. <laughs> Nghe nó hữu tình ha. <laughs> Ừm. Ừm. Mình nghĩ là nó quan trọng nhất đó chính là ở trong căn phòng đó nó phải có một cái hồ nha. Cái hồ ở đây là hồ nhân tạo ờ, mình có thể tạo cho nó với cả là kết hợp với lại là âm thanh cũng như là ánh sáng ở đó á bạn. Nó sẽ tạo nên là, ờ, một cái góc đó, một cái căn phòng đó nhưng mà nó thiên về cái sự là, ờ, thiên nhiên, cái khung cảnh thiên nhiên hơn á bạn.
Ồ, thế hả? Ừm. Wow! Ừm, thực sự là, kiểu, ở trong nhà thôi mà bạn cũng tạo được cả một cái từ hồ đến cả cây cối rồi âm nhạc các kiểu rất là đầu tư ha. Ừ, thực sự rất là đầu tư luôn ấy. Ừm, vậy thì không biết là có một cái chi tiết nào nha, ở trong cái góc thiền của bạn ấy, mà khiến cho bạn, kiểu, đặc biệt thích không, mà, kiểu, thấy đúng gu của bạn luôn không?
<laughs> Đúng rồi! Ừm, mình làm nhân tạo một cả. Ừm, đúng rồi. Ừm. Có nha. Ờ, mình kể với bạn đó là mình có một cái th một cái hồ, đúng hông? Thì cái hồ này á, mình rất là đầu tư ở trong đó luôn á, bạn, ờ. Ờ, mình đầu tư thứ nhất là, ờ, mình đầu tư về cây cối nè, bạn, có nghĩa là mình sẽ có những cái cây, ví dụ như là, ờ, vài cái nhánh là trầu bà này mình trồng trầu bà ở trong đó á, bạn. Thì khi mà nó nó ờ, nó lớn lên thì nó sẽ nó s nó hay có cái dạng là dạng leo á bạn, thì nó nó sẽ leo xung quanh cái mặt bể cái mặt bể bể hồ đó luôn á nha, thì nó rất là đẹp. Ừm, với lại là, ờ, đúng rồi, thì s ở trong đó thì nó sẽ có là sỏi, sỏi ở trong cái bờ hồ á bạn, với cả là cá nữa nha. <laughs>
Wow! Như nào nhỉ? Ừm. Ồ! Ừm. Uầy, nghe là thấy hay rồi đấy. Ừm, đẹp nhỉ! Ừm. Wow, có cả cá luôn? Uầy, vậy là một cái không biết là một cái hồ của bạn nó có to là nó to đến cái mức nào?
Đúng rồi! Ờ, thật ra nó không to lắm đâu. Ừm, mặt mặt rộng của nó nha, ờ, nó tầm khoảng là nó là một cái hồ hình chữ nhật, thì chiều dài của nó là tầm cỡ, ừm, 1,5 mét mà chiều ờ, chiều chiều chiều ngang, chiều rộng của nó là cỡ 1 mét à, à lộn, hông có 1 mét, cỡ 50 xăng-ti-mét hay là 70 xăng-ti-mét gì đó mà hông nhớ rõ. Ừm.
Ờ. Ừm, ừm, ừm. Cũng bé x bé, bé bé xinh xinh ha nhưng mà có thể là có cả cây rồi cả sỏi xong trồng cả cá thật ở trong đấy luôn rồi, đúng không?
Đúng rồi. Ờ, nói chung là mình có cái sự đầu tư ở trong đó á bạn, nên là trời ơi tất cả tiền ờ, ờ, tiền của mình trong đó mình dồn hết vào trong đó. Nên là trời ơi, mình mình rất là yêu thích nó á.
Đúng rồi, nghe đã đấy đầu tư rồi. Ừm, ôi l Wow! Vậy là kiểu từ cây cối xong rồi là cá cảnh các kiểu là đều là thật hết, đúng không bạn? Bạn không dùng cái rượu đồ gì giả luôn, đúng không?
Đúng rồi. Ờ, đúng rồi á bạn. Sỏi ở đây là mình cũng đi ra ngoài ven sông á bạn, mình lấy sỏi về, ờ, mình chỉ có cái không thật ở đây là cái nhân tạo ở đây là cái cái hồ thôi, chứ còn lại mọi thứ là, ừm, đều là thật hết. <chuckles>
Ừm. Ừm. Ừm, đúng rồi. Wow, đúng rồi, thực sự rất là hay luôn nha! Vậy thì không biết là kiểu cái tiêu chí để bạn chọn như là cây hay là mấy cái sỏi này, nước hay là ánh sáng ấy bạn, theo cái cảm hứng như thế nào để có thể tạo một cái không khí, nó mang cái không khí bình yên để phù hợp với thiền bạn nhỉ?
Ừm. Ừm. Ừm. Đã nhắc tới từ "thiền" thì mình phải nghĩ là liên quan nào đó ở trong chùa, đúng hông? Nên là mình đi vào trong chùa á bạn, và mình thấy cái cây nào rồi thì mình mình thấy là, ờ, nó xinh nè, nó đẹp nè, ờ, và có thể là cái mùi hương của nó á bạn, nó nhẹ nhẹ một tí nhưng mà nó sẽ có một cái mùi hương đặc trưng, ờ, nói chung sẽ vẫn liên quan đến cái mùi hương của nó. Thì mình sẽ đi vào mình đi vào chùa, mình xin Thầy để mình, ờ, bứng cái cây đó về rồi mình trồng ở trong cái cái cái cái cái hồ của mình. Đúng rồi, mình xin mà, mình có xin nha, có xin rõ ràng. <laughs>
Ờ. Ồ. <laughs> Được luôn, ừm, ừm. Wow! Đúng rồi. <laughs> Có xin, có xin, có xin. Cái điều đấy mang được cái không khí như là kiểu thực sự là cái không khí ở trong chùa ấy nhỉ. Chùa trong chùa thì nó thanh tịnh như thế nào thì, kiểu, mình sẽ cố gắng gọi là có thể tái hiện được một cách, gọi là, chân thực nhất ở trong cái không gian nhà của mình ha.
Ừm. Ờ, đem về nhà. Đúng rồi. Đúng rồi ấy bạn, nhiều khi mình tái hiện nhưng mà nó không có được 100% thì nó cũng phải được là 70%. Bởi vì ở trong chùa á, nó thiên về cái cái thiên nhiên hơn, chứ ờ, với lại là cái mùi nhang khói đồ á bạn, nên là trời ơi! Mình mình lại thích cái kiểu như vậy. Nên là mình cũng thích thiền luôn, nên là mỗi lần như vậy á mình sẽ hay là, ờ, tìm những cái loại như là, ờ, sỏi nè, cũng như là cái những cái con cá, mà con cá này cũng là loại con cá mà ở trong chùa nuôi luôn ha. Ừm, đúng rồi.
Ừm. Ồ. Ừm. Ừm. Ồ, thế hả? <laughs> Là là cũng xin luôn bạn cũng xin luôn hay là, kiểu, bạn sẽ tìm mấy con cá tương tự để mà bạn mua về?
Ờ, thật ra là mình xin nha, tất cả mọi thứ mình đều xin cả. Thì mình nói với ờ, mình nói với Thầy rằng là, ờ, "Thầy ơi, khi nào mà cá mà nó nó mới s", ờ, con cá mẹ mà nó sinh ra á bạn. À, thì mình mới nói là "Thầy ơi, Thầy cho con xin những cái con cá nhỏ như vậy nha, để con về con nuôi nó, ờ, con tự con tự bỏ hết mọi công sức cũng như thời gian của con ra để con nuôi nó bằng chính sự yêu thương của con cho nó lớn." Ừm, kiểu như là lúc này nó đã thuộc về mình đó bạn. Ừm.
Ồ, wow! Wow! Ừm, ừm, rồi rất là hay luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Thực sự là, kiểu, bạn rất là đầu tư và công phu đấy nhỉ? Vậy thì nha, trong cái những cái khoảng thời gian mà, kiểu, để bạn xây dựng, bạn tái tạo nên một cái không gian rất là vừa thiên nhiên này, vừa để thiền á, thì, kiểu, bạn đã từng thử một cái cách sắp xếp xong rồi mình lại đổi sang một cách khác vì thấy không hợp không bạn?
Ừm. Ờ. Mình có một lần rồi, mình có một lần là mình đổi rồi. Bởi vì á là mình bị ừm, khi mình mở cửa ra mình cứ thấy hoài cái khung cảnh đó á bạn. Trong khoảng là hơn 1 năm trời, thì mình thấy nó hơi, ờ, hơi nhàm chán nên là mình muốn thay đổi một tí. Ờ, thay đổi ở đây tuy nhiên là vẫn tất cả những cái dụng cụ, những cái vật liệu ở trong đó thôi, nhưng mà mình chỉ thay đổi là thay đổi cái cách cách sắp xếp nè. Cũng như là bây giờ ờ, hồi trước á nha mình để chung vô lại với nhau là cái bờ hồ đó, thì cái chậu cây cũng phải ở một bên luôn ha, hoặc là cái cây trầu bà á thì bây giờ mình sẽ thay một loại cây khác đó là cây cau nè, hoặc là cây dừa nhỏ nhỏ thôi. Ừm, và mình
Ờ. Hơi nhàm chán ha? Ừm. Đúng rồi. Ồ, ô! Đúng rồi, để thay đổi nó xào xíu thôi nhưng mà nó cũng có thể là, kiểu, khiến cho mình cảm giác nó khác biệt ha.
Đúng rồi. Hồi trước là mình để chung chung nhưng mà bây giờ mình để là, ờ, mỗi mỗi chỗ là, ờ, mỗi cạ mỗi loại là mỗi chỗ, thì mình cũng sẽ thấy được là, ờ, bây giờ biết đâu nó sẽ rộng hơn hồi trước. Nói chung là thuộc vào cái linh cảm, cảm nhận của mình thôi.
À. <laughs> Ừm, ừm, và, kiểu, cái khi mà bạn thay đổi xong bạn có thấy, gọi là, nó đúng là, kiểu, có cảm giác mới lạ hơn và nó hay ho hơn không?
Ừm, có bạn, khi mà mình thay đổi xong á thì mình cảm thấy là nó mới lạ, đúng hông? Và cái việc mà ngồi thiền của mình á, nó trở nên là hiệu quả hơn. <laughs>
Ồ, rất là hay luôn ha! Có cả đủ để là làm để cho hiệu suất, đúng không nhỉ? Nó khiến cho mình, gọi là, thiền là cũng cảm giác thư giãn và hiệu quả luôn nha. Nhưng mà ấy, bởi vì rằng là, kiểu, ờ, nhà bạn thì vẫn là ở thành phố mà, nhưng thường không biết là thành phố nó có một cái điều gì ấy, khiến cho bạn thấy là nó khó để tạo không gian thiên nhiên không bạn? Và thường thì bạn sẽ khắc phục cái đó như thế nào nhỉ?
Đúng rồi. Đúng rồi á bạn. Sao bạn? À. Ừm, có nha, ờ, ở thành phố á bạn thì nhiều khi nó bị là, ờ, ô nhiễm ánh sáng cũng như là, ờ, ô nhiễm âm thanh á. Thì nhiều lúc mình ưm, ờ, mà bạn biết á nha, thiền á thì người ta sẽ cần là, ờ, ở trong một cái không gian là thật sự là yên tĩnh nè, phải yên tĩnh, cực kỳ yên tĩnh thì nó mới có thể là ngồi thiền được, đúng hông? Hoặc là á nha, ừm, nó bị ô nhiễm ánh sáng ở đây là nhiều khi ánh sáng ở ngoài thành phố nó chiếu vào trong căn phòng của mình nhiều quá, mình cũng đâu có ngồi thiền được đâu. Ừm, ngồi thiền nó không thể nào mà đúng rồi, nh ngồi thiền nó không thể nào mà vừa có sáng xanh, sáng đỏ, sáng cam, sáng hồng đồ chiếu vô trong trong phòng của mình được đâu, ừ, nó chỉ là một loại ánh sáng thôi. Ừm, nên là mỗi cái lúc như
Ờ, ờ. Đúng rồi. Ừm hứm. Đúng. Ừm. Ừm, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, ừm, rất là dễ bị phân tâm nhỉ. <laughs> <laughs> Ừm. Chuẩn luôn, chuẩn luôn! Thế thì không biết là bạn khắc phục như thế nào?
Ờ, mình có những cánh khắc phục chứ, ờ, trước khi khi mà hồi trước mình có thuê một căn phòng để mình thiền. Lúc này là mình chưa có cái bờ hồ của mình nha, mình chỉ ngồi thiền ở trong phòng thôi. Nhưng mà trời ơi, âm thanh nhiều quá cũng như là ánh sáng nhiều, thì mình đã thay đổi sang một cái căn phòng mới. Căn phòng này nó là khách sạn luôn, có nghĩa là, ờ, mình thuê một cái khách sạn để mình ở, mình cư trú lâu lâu dài á bạn. Ờ, thì ờ, thì thật sự rất là hiệu quả trong cái việc là, ờ, hạn chế ánh sáng cũng như là hạn chế về âm thanh luôn. Là một cái căn phòng mà nó không có cái ánh sáng khác bay vào trong phòng của mình trừ khi là mình mở cái rèm ra. Hoặc là âm thanh cũng vậy, nó nó được cách âm hoàn toàn với ở bên ngoài á bạn, ờ, nên là, ừm, phục vụ cho cái việc là ngồi thiền rất là hiệu quả nha.
Ừm. Ờ. Wow, wow! Ồ, rất là hay luôn. Ừm, đúng rồi. Ừm. Ừm. Chuẩn luôn, một cái cách gọi là một khắc phục cũng rất là hay luôn đó. Vậy thì nha, không biết là bạn còn nhớ một cái khoảnh khắc nào ấy mà bạn ngồi thiền trong cái góc thiên nhiên đó của bạn á? Và kiểu mình cảm nhận nó thực sự là thư giãn không bạn? Bạn, kiểu, có cảm giác rất là yêu cái, kiểu, cái trải nghiệm đó không?
Ừm. Ừm. Ừm. Có nha. Ờ, mình thì hay dùng những cái loại tinh dầu dịu nhẹ á bạn, để cho nó có thể là nó thiên về thiên nhiên, ví dụ như là mùi chanh nè, hay là mùi hương quýt đồ á bạn, hay là mùi mùi mùi mùi trầu bà cũng có luôn. Thì mình hay dùng những cái mùi, ờ, mùi thiên về những cái loại cây cỏ thảo mộc như vậy á. Ờ, với cả là ánh sáng của mình là một cái loại ánh sáng vàng; vàng ở đây nó chỉ là vàng vàng dịu thôi chứ vàng không có, gọi là, ờ, sáng quá, cũng không có bị gắt quá. Nên là trời ơi, vừa kết hợp với âm thanh à, với cả âm thanh ở đây mình có chứ, như là nhạc mà nhạc
Ừm. Ừm. Ừm hứm. Ừm. Nhạc nó nhẹ nhàng ha?
Đúng rồi, nhạc thiên về kiểu nhạc thiền, mình mình quên cái lời nhạc đó ta. Ừm.
<laughs> Ừm, bạn thì bạn sẽ thường, gọi là, nhạc, gọi là, nhạc có lời hay là không lời?
Ờ, không lời bạn, ờ không lời, nó giống như là, ừm, một vài bài nhạc của Phật Quan Âm nè, nhạc có lời này mình thường hay dùng nhạc Quan Âm nè, hoặc là loại nhạc thiền mà thiền không không lời á bạn. Ừm.
Ừm. Ừm, đúng rồi, thực sự là kiểu sự kết hợp của âm thanh, rồi ánh sáng ha, cây cối này, xong rồi là không khí, mùi hương nữa nó khiến cho, kiểu, bạn tạo một cái không gian thực sự là, kiểu, dành riêng cho mình để mình có thể, gọi là, có thiền trong một cái khoảng thời gian, một trong một không gian nó rất là, gọi là, phù hợp nữa chứ nhỉ? À, kiểu, thực sự khiến cho mình cảm thấy rất là tuyệt vời ha bạn ha? Ờ, vậy thì ấy, không biết nha, là bạn cảm thấy ấy, là khi mà, ừm, ở trong cái phòng đó của bạn ấy, thì ví dụ như là cái sự hiện diện của cây xanh hay là những yếu cái yếu tố tự nhiên này, nó có thay đổi tâm trạng của bạn thế nào bạn nhỉ? Thì như bạn nghĩ là nếu mà không có cái đó ấy, thì bạn nghĩ rằng là cái, gọi là, khi mình thiền thì mình có được cái sự thư giãn như thế không?
Ừm. Ừm, đúng rồi nè. Ừm, mình hiểu. Ồ, thật ra á nha, mình đã có rồi thì mình thiền mình cảm thấy là, ờ, nó rất là thoải mái, nó cũng như là một cái thói quen của mình rồi ha! Có cái có có cái đó thì mình mới thiền được, chứ khi mà mình mất cái đó rồi hoặc là, ờ, ví dụ như hôm nay cái cây của mình nó bị chết rồi và mình chưa có mua lại được cái cây đó đi ha, thì mình sẽ, gọi là, mình vẫn sẽ ngồi thiền nhưng mà mình thiền ở trong cái tâm trí của mình á bạn, nó sẽ không được thoải mái lắm bởi vì mình thiếu cái cây đó. Nên là làm sao làm ừm, mình cũng phải đảm bảo hết tất cả mọi cái loại cây nè, cũng như là các loại, à, ờ, âm thanh, ánh sáng hay là mùi hương của tinh dầu ha, mình đều có sẵn sàng ở trong trong phòng của mình hết.
Ừm. Đúng rồi. Ờ. Ờ, ờ. Ừm, đúng rồi ha. Đúng rồi. Đúng rồi, đã có sự chuẩn bị hết rồi nhỉ? Vậy nên là, kiểu, để có thể chuẩn bị ừm, đúng rồi, chuẩn bị theo cái việc thiền á là, kiểu, cũng phải mất, gọi là, công phu và thời gian ha. Nhưng mà đổi lại thì mình có được một cái góc để thiền thực sự là, kiểu, dành riêng cho mình luôn, mà thực sự là, kiểu, khiến cho mình, gọi là, có được cái sự hứng thú nhỉ? Kiểu, khi mà mình thiền mỗi ngày nhỉ? Ừm, ừ, ờ, được rất là hay luôn đó. Và cũng rất là cảm ơn bạn ngày hôm nay đã dành thời gian để mà trò chuyện với mình về cái góc thiên nhiên của bạn để bạn tìm về góc nhỏ của bạn nha. Cảm ơn bạn rất là nhiều nha!
Đúng rồi, là có nguồn dự trữ. Ừm. Ừm, chính xác nha. Đúng rồi. Ừm, chính xác á bạn. <laughs> Ừm, ô kê, mình cũng cảm ơn bạn rất là nhiều vì đã ngồi đây và lắng nghe mình chia sẻ nha! Hẹn gặp lại bạn nè! Tạm biệt bạn.
Ừm, tạm biệt bạn. Bye bye!